もうほんとに、先行きが見えまあ、でもね、その戦争とかに比べれば全然へ平和な話って言うとおかしいんですけど、ま、なんか道具だけの話なんで、人の命がかかってるものではないんですけど、ま、言っても、我々ね、資本主義社会に生きてるので <laughs> 気になっちゃうところではあるんですよね。
うん。 うん。 うん。うんうん。 うん。うん、ですよね。うん。そう、トランプさん。<chuckles> そうですね、もう平和とトランプさんね、このやっぱね、大きいですよね、この2つね、最近のニュースでね。
うん。 ね。トランプさんって今おいくつでしたっけ？
もう70超えてますよね。うん、だから、ね、もうこんえ、今期で引退？今回のあれでね、もう引退なさるとかそういう話もまだ出てるぐらい、もうちょっと、ね、年いってますよね。
うん。ふんふんふんふんふんふん。 うん。 うんうん。 ですよね、ま、バイデンさん、もっと上だった気はするんですけど、バイデン
いや、バイデンさん超えたんじゃないか、どっちだろう？あ、まうん、あの、はいはい、大統領の時ね。うん。
あ、ほんとですか、そんな うーん。なんかバイデンさん、勝手にものすごいお年を召した方のイメージがあって。
うん、そうそう、でもあの人も、ね、それぐらいだとちょっとごめんなさい、ちょっと確かじゃない。あの、気にしてないんで。<chuckles> 年は。うん。
あ、全然全然。<laughs> そう、私もね、ふと気になっただけなんですけど。
うんうん、ま、でもね、あと何年ま、ね、大統領としてま、あと何年かですけど。ね、ちょっとね。ちょ今後もね、ちょっとみんね、みはなみあれ、なんつか目を離せないとか、うん、なりますよね。
うん。 うんうんうんうんうん。や、へえ。 目が離せない。 いや、目が目が離せないけど、でもトランプさん関連のニュース見るたびに毎回ちょっといろいろびっくりするんで、あんまり見たくないんですよね。<laughs> えって。<laughs>
うん。 そそうですよね、ちょっとね、うん。ちょっとね、あのこもし交渉する相手でトランプさんだと難しいでしょうね、やっぱね。
いや、いやですね。<laughs>
う、もう、そう、個人的には今関わらない方がいいよってトランプさんとね、もうちょっと4年待ってみたいな、うん、いろいろ決めた方が何かいいような
うんうんうんうんうん。 気がしちゃいますね。
うん、気がしますよね。あんなちょっと、ね、ちょ、態度見てるとね。
うんうんうんうんうんうん。ね、他なんか
はい。うん。あとうん、なんかありましょうかね、なんか
あ、全然その国際的なニュースとかではないんですけど、あの、国内、そう日本国内の話なんですけど、あの、103万円の壁っていう、いわゆるその、えっと「稼ぎすぎたらね、持ってかれるよ。それを撤廃するぞ」みたいな会議をごちゃごちゃごちゃごちゃしてたのが、なんか、すごい
うん、はいはい。国内の、はい。 うん。うん。 はい。<laughs> んむはいはい。うん。 うん。 はい。 あれ、どどなりました？